بصراحة أنا عندي مشكلة كده بافكّر فيها بقى لي فترة ومحتاجة إن أنا اتكلِّم مع حد وافضفض يعني، ومش لاقية حد أتكلِّم معاه، يعني أنا على طول عندي شَغَف تجاه الحلويات، الموضوع ابتدى صُدفة لكن مع الوقت حسّيت نَفْسي يعني فنّانة كده و ولاقية نَفْسي في المجال اللي أنا باعمله، وبصراحة باخاف إن أنا أقول لحد إن أنا عايزة مثلًا أفتح مَحَل حلواني أو حتّى أبيع الحاجات اللي أنا باعملها دي online، يبدؤوا بقى يقولوا لي: "إزاي مهندسة تسيب شُغلها وتسيب التدريس في الجامعة وتروح ورا يعني تبقى طبّاخة في الأول وفي الآخر." فعايزة أفضفض معاك يعني، فاضي تسمعني؟
أكيد طبعًا، أنا موجود عشان أسمعِك طبعًا، وده موضوع جميل جدًا يعني صراحةً ومُتفهِّم أوي فكرة إنِّك أنتِ يبقى عندِك شَغَف معيّن بحاجة تكون مختلفة خالص عن مجال الدراسة بتاعتِك وكده وممكن يكون كمان يعني ال ال المجتمع نَفْسه ممكن مش مش مُتقبِّل ال ال الفكرة دِيّة، بس أنتِ قولي لي بقى ال الشغف دوّة بدأ معاكِ من إمتى كده و وأثار اهتمامِك إمتى وحسّيتِ إن هو آآ يقدر ياخدِك في حتّة تانية حتى بعيد عن مجال دراستِك ومجال شُغلِك وكده؟
بالضبط. بُصّ، هو ابتدى بالصدفة البحتة، يعني أنا ما كانش في دماغي خالص الموضوع. ابتدى لمّا كنت عايزة أعمل لابني تورتة كده في عيد ميلاده، ودخلت المطبخ ولقيت الموضوع سهل. أنا عايزة أقول لك قبل الفكرة دي أو قبل الموقف ده، أنا كان يستحيل ييجي في دماغي إن أنا هاعرف أخبز كيكة كيكة كده وتبقى قابّة بقى ونافشة وحلوة. كان دايمًا على طول عندي قلق، لحد ما لقيت نفْسي اللي هو إيه ده؟ طب ما أنا طلعت باعرف أهو، وجربت. وكمان لما لقيت استحسان من كل اللي موجودين في العيد ميلاد لدرجة إن هم افتكروا إن أنا جايباها من brand بقى كبير، ومش عارف إيه. ف من هنا حسيت إن أنا باعرف أعمل حاجة. إزاي كان عقلي دايمًا حاصرني في حتّة اللي هو لا أنتِ ما بتعرفيش فمتجربيش خسارة. فبقيت عارف، أقف قدام نفْسي كده أقول: "لأ، هاجرب، طَب هاخلط كمان النكهات مع بعض". وحسيت إن أنا بالاقي نفْسي. عارف لما أقعد كده أعمل تورتاية وأزينها
جميل. حلو أوي.
بيبقى جوايا إحساس كده حلو جدًا، صدقني ما باحسهوش خالص وأنا في صالة المحاضرات، وعمّالة أشرح للطلبة. فاهم قصدي؟
حلو أوي، آه. فاهم قصدِك. أنا مُتفهِّم جدًا فكرة أنِّك أنتِ ب ب الشَغَف بتاعِك حرّكِك إنِّك أنتِ تحسّي بحاجات أو مشاعر أنتِ ممكن تكوني مش حاسّاها في الحاجات اللي هي الروتينية العادية، اللي هو موضوع الدراسة وموضوع ال الشُغل، الحياة الروتينية اللي أنتِ آآ ما اخترتيهاش كُلّها بإيديكِ، إنّما أنتِ حاجة زي ال زي موضوع ال الطبخ أو حاجة زي موضوع الحلويات أو كده، أنتِ بتظهري فيها أكتر حاجة أنتِ بتحبّيها وت بتحاولي تخرّجي فيها أكتر مهارات عندِك، فعشان كده بتحسّي بالفخر لمّا أنتِ بتُقفي قُدّام الحاجة اللي أنتِ طلّعتيها بإيديكِ، خاصةً كمان لمّا بتشوفي تأثيرها على الناس. يعني دي حاجة أنتِ بتشوفي تأثيرها على الناس بسرعة وده أصلًا حاجة إنسانيًا بتخلّي الواحد يحس ب بشعور من الفرحة والبهجة كده مش موجود أوي في ال في الحاجات الروتينية والشُغل وكده. بس عاوزِك بقى تقولي لي كمان يعني، آآ مين أول واحد آمن بيكِ في موضوع ال في موضوع الحلويات دوّة؟ هل هم أهلِك مثلًا، أصحابِك؟ مين الناس ال ال يعني أنتِ قُلتِ لي مثلًا الناس انبهرِت بالموضوع ال التورتة اللي كنتِ عاملاها لابنِك وفكّروا إنّك أنتِ جايباها من من brand وكده، آآ فيه حد تاني دَعَمِك في فكرة ال أو خلّاكِ تحسّي إنِّك أنتِ آآ شاطرة في نقطة ال الحلويات ديّة، فشجّعِك أكتر إنِّك أنتِ آآ تكمِّلي في الشَغَف بتاعِك ده؟
بالضبط. بالضبط. إمم. بالضبط. إمم. بُص، هم أكتر ناس يعني أعجبوا بالحاجة اللي أنا باعملها هم أكيد عيلتي، يعني جوزي وولادي. يعني ولادي دايمًا بيشوفوا الموضوع ده قد إيه جميل وقد إيه ماما بتعمل لنا حاجات، وبقوا بيطلبوا منّي يعني حتّى لأصحابهم ياخدوها هدايا. ف يعني بس للأسف بقى مثلًا والدتي شايفة إن أنا ما ينفعش أضيّع سِنين الاجتهاد والدراسة، 5 سِنين جامعة، آآ 4 سِنين ماجستير، 6 دكتوراه، وواقفة كده وفي الآخِر أسيب كل ده وأروح ورا شوية دقيق وسُكّر يعني زي ما هي بتقول. بس عارف إحساس إحساس الفَن اللي أنا باحسّه وأنا باعمل التورتاية ده بيبقى إحساس جميل، صعب إن أنا أوصفه. فكرة إن بتبقى في حاجة كده ما لهاش معالِم وأنا اللي بازيّنها وأنا اللي باقرّر أعملها، أحُط دي هنا والّا أحُط دي هنا. يمكن كمان لإن مجال دراستي عبارة عن منطق ورياضة وطوب وأسمنت وزلط لإنّي مهندسة مَدني، بس لأ، الفَن كده لَمَس منطقة في روحي ما كانتش موجودة. إحساسي إنّي باعمل حاجة بإيديا وب صح على فكرة زي ما أنت قُلت، إن أنا باشوف يعني النتيجة في ساعتها. يمكن في شُغل ال يعني في شُغلي في الجامعة في مجال التدريس، أنا ما باشوفش نتيجة تعبي مع الطلبة. الطلبة دايمًا يعني حاجة دي مش مش بإيدي، أنا بس أشرح لهم، لكن إن هم ينجحوا دي مش بتاعتي، فاهم إزاي؟ لكن دي حاجة امم أنا من الأول للآخِر باعملها.
إمم. أيوه. فهمتِك، فهمتِك. فهمتِك، آه. فهمتِك بس عاوز أقول لِك يعني كمان إن آآ فكرة الشعور اللي عندِك ده هو شعور منطقي جدًا، وعاوز أقول لِك كمان إن هو شعور منطقي أوي بالنسبة لِك كمان كمهندسة. آآ أنتِ كمهندسة وكم كمان بتتكلمي إنِّك أنتِ كمهندسة مدنية، إنِّك أنتِ بتبدئي الموضوع من الأول خالص، بتبدئي البُنا من الأول خالص لغاية ما بتلاقي مَبْنَى طلّع حاجة ليها شكل في الآخر وليها، وليها نتيجة آه. فأنتِ آآ عارفة جوّاكِ زي ما بنقول كده، جوّاكِ بذرة الفنان، دايمًا المهندسين بيبقى عندهم فكرة ال ال الشغف بالحاجة اللي هي الفن، وفش فكرة إنِّك أنتِ تخلّطي حاجات مع بعض، أنتِ قُلتِ لي بتحبي تخلطي نكهات مع بعض، وتطلّعي حاجات جديدة، وأفكار جديدة، ال ال التفكير نَفْسه أو الذِهن نَفْسه آآ نقدر نقول إن هو نابع من كونِك مهندسة، نابع من كونِك إنِّك أنتِ بتحبي ال التفكير وتشغّلي دماغِك وكده. ف
أخترع حاجات. بالضبط. إمم. بُص ص بُص م مش قادرة مش قادرة أقول لك آه، لإن م أنا ما كنتش مكتشفة أصلًا ال الحاجة دي في شخصيتي يعني ما كنتش باعتبر نَفْسي فنانة بقى، وبع وباهتم بالحاجات دي. أنا حاجتي أنا حتى دراستي كلّها ليها علاقة بال الحاجات التجريدية، يعني العلوم التجريدية البحتة يعني آآ. بس أنا بقيت باستخدم بس أنت عندك حق، أنا فعلًا بقيت باستخدم هندسة وأنا بابني التورت. يعني عارف وأنا باعمل التورتة كده 3 أدوار أو 4 أدوار، باحس كإنّي بابني عمارة، اللي هو أنا باحط العمدان فين، وهاحط كَمَر إزاي، وبعدين هارمي السقف بتاع التورتة إزاي، فممكن أنت عندك حق. إمم.
امم. آه، تمام فهمتِك، فهمتِك آه. بالضبط، بالضبط آه إمم هي هي جميل صراحةً فكرة شعورِك إنِّك أنتِ آآ بتحاولي إنِّك أنتِ تربطي ما بين ال ال النقطتين مع بعض، وفكرة أصلًا برضه وجود ال ال الشغف، على فكرة، ف حتى لو كان حاجة مختلفة خالص عن عن مجال الشُغل، أو عن مجال ال عن مجال الدراسة، وإنِّك أنتِ تبدئي تاخدي ال ال الشغف ده، وتبتدي إنِّك أنتِ تحاولي تقربيه بقى من الحاجات الروتينية والحياتية ب ب بتاعتِك، أنتِ ده ده شيء جميل، وعلى فكرة مش كل الناس بتعرف تنجح في ال في الموضوع دَوّة. بس إحنا بقى نقدر نقول إنِّك أنتِ آه يعني أنتِ ممكن كمان تعملي بقى يعني شوية حاجات تحافظي بيها على الشغف بتاعِك دَوّة، وتبدأي إنِّك أنتِ آآ تقرّبي الصورة شوية لل للناس، لإن مثلًا ممكن الناس الكبيرة شوية، بابانا ومامتنا وكده، آآ أوقات بيبقوا شايفين إن ده فعلًا ضَياع لل للمجهود، بس ما بيبقوش واخدين بالهم من من نقطة الإبداع أو نقطة أنتِ شاطرة في إيه. في ناس كتير مثلًا غيّرت الcareer بتاعها، وسابت ال الشُغلانات بتاعتها، وبقوا مثلًا بيعملوا الbusiness الخاص بيهم، وبينجحوا نجاح مُبهر، ما كانوش يتوقعوه لو كانوا كمّلوا في نَفْس ال في نَفْس الشُغلانة بتاعتهم يعني. ومنهم على فكرة أُدباء وشُعراء كبير يعني شُعراء كُبار، يعني زي مثلًا الشاعر إبراهيم ناجي مثلًا، آآ كان طبيب، وبعد كده ساب الطِب خالص يعتبر، وبقى شاعر، وبقى يعني آه كان شاعر، يعني شاعر من الشُعراء اللي هُم يعني يُشار إليهم بالبنان، إن هُم ناس مُميزين جدًا يعني في الشعر العربي.
عندك حق. فعلًا. بالضبط. بجد؟!
وناس كتير جدًا وممثلين آه. لأ، طبعًا في ناس كتير جدًا فاهمة ب بتبقى م مش بتسيب الشُغلانة بتاعتها، ولكن هو بيكتشف شغفه. أنتِ آآ مُميّزة جدًا في نقطة إنِّك أنتِ آآ خلّصتِ الجامعة، حضّرتِ ماجستير، حضّرتِ دكتوراه، وصلتِ للّي هو يعني زي ما بنقول إيه قمّة ال ال قمّة، القمّة خلاص. ف فكرة إنِّك أنتِ بقى بتبدئي تدوّري على شغفِك الحقيقي بعد ما أثبتِّ للدنيا كلّها آآ فكرة نجاحِك، هو ده بيبقى شيء عظيم، بيبقى حاجة زي الكريزة اللي بنحطها في التورتة بقى، بما إنِّك أنتِ ذكرتِ الحلويات يعني، ف آه. فأنتِ بقى جر جرّبتِ بقى مثلًا نقدر نقول إنِّك أنتِ آآ تحاولي تقعُدي مثلًا مع أهلِك أو مع أصحابِك وكده، وتفهميهم فكرتِك ووجهة نظرِك، إنِّك أنتِ نجحتِ في حياتِك، وبتحاولي تنجحي في حاجة تانية، تحدّي جديد؟
أنا عُمري ما جِه في دماغي حاجة زي كده. ما هي دي المشكلة. <laughs> بصراحة لأ، يعني أنا ما فكّرتش إن أنا أواجههم، أنا لمُجّرد بس ما لمَّحت لوالدتي إن أنا بافكّر أعمل بقى يعني مكان يبقى خاص، أصل أنا كمان فكّرت إن أنا أفتح مَحَل كده أقدِّم فيه مثلًا الحلويات اللي أنا باعملها، الحلويات الحيول الحلويات الغربية دي في صورة مثلًا مُثَلَّث ويبقى جنبها مثلًا فنجان- فنجان قهوة. أنا باحب الأجواء دي أوي، يعني يمكن رجّعني كده لشَغَفي زمان لBarbie والحاجات اللي هي البنانيتي دي أوي. فلما قُلت قُلت لوالدتي كده وأنا كمان مش بادوّر على أي تمويل مالي، أنا الحمد لله ممكن أفتح المشروع ده خاص بيّا. بس حسّيت في عينيها كده أنا للأسف حسّيت في عينيها بقى كإنّي خيِّبت آمالها، ويمكن هو ده اللي مخلّيني مُتردِّدة إن أنا أكمِّل في الشَغَف بتاعي تجاه موضوع الحلويات ده.
إمم. جميل. آه، حلو أوي. جميل، دي حاجة مميزة جدًا دي. آه. طَب ه يعني هل نقدر نقول مثلًا إنّكِ أنتِ آآ متوقِّعة لو أنتِ حقّقتِ مثلًا نتيجة معيّنة في آآ في موضوع الحلويات إنّكِ أنتِ فتحتِ الstore بتاعِك أو مَحَل وبدأتِ تنجحي فيه، هل هل تعتقدي إنّكِ أنتِ مثلًا هتقدري تغيّري وجهة نظر مامتِك مثلًا بخصوص ال الموضوع ده؟
بُص، هو أنا أكيد أمّي زي أي أم يعني عايزاني عايزة تشوفني ناجحة وسعيدة. يعني أنا بافكّر إن أنا لو حاولت أورّي لها قد إيه أنا هابقى سعيدة في الموضوع، ممكن تتقبَّل الفكرة من غير ما تكبر بقى جوّاها إحساس بالخيبة إن بنتها الدكتورة في الجامعة سابت الدنيا كُلّها وراحت تبيع قهوة. <chuckles> مش عارفة بصراحة، بس يعني هاجرّب.
دي حاجة ممكن أنتِ ت ممكن تعمليها، إن ممكن نقول إن البدايات شوية البدايات الناجحة، أوقات بتغيّر وجهة نظر الناس وأوقات عارفة اللي هو إيه، يعني آآ بتخلّيهم ما يتجادلوش في فكرة اللي هو إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟ أنتِ ليه بتعملي كده؟ طَب ليه سايبة اللي وراكِ، سايبة مستقبلِك ليه؟ آآ الناس بتبطّل تقول الكلام دوّة بمُجرّد ما بتبدئي تحقّقي نتيجة أو بد مُجرّد ما بتبدئي تحقّقي رِبْح. وبيبتدوا يشوفوا إنِّك أنتِ لأ فعلًا ماشية على ال على ال الطريق الصح. وما تنسيش دايمًا إنِّك أنتِ أثبتِّ نجاحِك وأثبتِّ كفاءتِك ب يعني بَدَل المرّة 2 و3 و4 يعني، سواءً إنِّك أنتِ نجحتِ في الثانوية العامة أكيد بمجموع حلو فدخلتِ كُلّية هندسة، فما اكتفيتيش كمان بال بكُلّية هندسة بس، أنتِ كمان حضّرتِ ماجستير، وبعدها كمان حضّرتِ دكتوراه، فأنتِ اتحدّيتِ نَفْسِك في أكتر من حاجة، ف وكانوا أصعب من الحاجات ديّة كمان بكتير يعني. ف أكيد هتنجحي في فكرة الحلويات وخلّيكِ ورا شَغَفِك دايمًا.
عندك حق. الحمد لله. هاحاول أعمل كده فعلًا. بصراحة الكلام معاك والفضفضة فرقوا معايا جدًا. هاحاول أعمل بالحاجات اللي أنت قُلتها لي دي ويا رب خير، شكرًا ليك.
أنا موجود معاكِ في أي وقت.